Aku penasaran banget nih Kak di zaman yang sekarang ya, yang kayak banyak banget nih ya tren-tren, model-model baju, gitu-gitu kan. Terus kayak munculnya tren outfit gitu, Kakak tuh tipe orang yang kayak apa ya, bergaya banget gak sih dalam soal hal outfit gitu, atau enggak tuh?
Kalau aku sih memang dari jaman sekolah, itu selalu ngikutin gaya yang ada di zaman itu. Contoh iya contohnya di tahun 2010-an gaya-gaya anak-anak emo. Aku coba tuh semuanya serba hitam, pakai aksesoris-aksesorisnya emo. Ya terus di tahun-tahun 2012-an mulai itu jamannya di mana orang keluar rumah pakai baju-baju olahraga kayak
Mmm. Heeh. Eee. Tren gitu ya? Heeh. Oh, ya ya. <chuckles> Mhm. Baju olahraga gimana tuh Kak?
baju olahraga sepak bola, yang biasanya tu dikenal namanya jersey bola ya atau jersey basket, jersey, eee, American football atau olahraga dari Amerika gitu, dan itu cukup aku i aku ikutin ya, aku ikutin, terus mulai lagi ada gaya soal pakai kao kaos-kaos dari band-band, musisi, aku juga ikutin juga kok. Jadi hampir setiap zaman aku selalu mengikuti setiap gaya.
Jersey ya? Oh. Mhm. Mmm. Mhm. Oh. Mmm, berarti beda-beda ya kalau gitu ya gayanya ya? Heeh. Terus aku penasaran juga sih Kak, eee, tadi kan sempet juga bilang kayak jersey gitu ya. Itu bukannya ini ya, gaya yang juga cukup ini ya, eee, butuh anggaran gitu, lebih banyak uang gitu, ya enggak?
Oh kalau aku sih biasanya enggak, karena aku itu biasanya beli yang baju-baju bola yang lebih lama ya, jadi nuansanya itu jaman dulu. Jadi yang biasanya tu yang dijual bekas dipakai. Entah dipakai dipakai sama orang atau mungkin bekas dari pabriknya yang udah enggak kejual. Jadi ya itu yang aku beli. Harganya jauh lebih murah. Kalau harga yang aslinya, harga yang aslinya itu bisa dijual di harga Rp2.000.000-an. Tapi kalau beli di, eee, barang-barang yang bekas dipakai atau mungkin baju-baju yang bisa dibilang tiruannya itu hanya sekitar Rp100.000, Rp200.000 udah bisa dapat. Dan biasanya aku belinya itu di pasar-pasar khusus yang memang menjual pakaian-pakaian yang bekas dipakai. Atau biasa disebutnya, istilahnya ya sama anak-anak zaman sekarang tuh thrifting gitu.
Nggak. Mhm. Mmm. Mmm. Mhm. Jauh lebih murah banget ya? Mhm. Mhm. Oh itu Oh oke. Oh, thrifting ya, oke. Itu berarti salah satu ini ya, apa, kayak cara Kakak buat tetap bisa tampil bergaya nih yang agak nyentrik gitu ya, tapi hemat anggaran ya berarti ya? Dengan thrifting itu ya?
Lim iya jadi 5 tahun terakhir aku tuh udah mulai dengan cara thrifting ini, kenapa? Awalnya itu dari pasanganku, jadi istriku pada saat iya jadi istriku ini semenjak se semenjak dia sekolah, dia itu selalu beli pakaiannya di thrifting-an ini gitu, dan dia bilang, "Kamu kayaknya musti pakai baju-baju thrifting deh, karena gaya yang kamu cari tuh agak susah kalau mau dicari di toko." Karena aku berada di kota yang secara gaya tertinggal dari kota-kota besar. Makanya dia bilang, "Coba deh pakai baju-baju yang ada di thrifting." Tapi secara kesulitan ada kesulitannya juga.
Mhm. Mhm, gimana tuh? Dipengaruhin ya Kak berarti ya? Oh. Mhm. Oke. Mmm. Gimana tuh?
Kesulitannya itu kita harus mencari sendiri dan harus pelan-pelan, ngecek koli kondisinya seperti apa? Masih bagus atau enggak? Terus juga apakah ini ada mereknya, atau jangan-jangan gak berme gak bermerek atau mungkin juga
Mhm. Mmm. Mhm.
secara model ternyata ini udah terlalu jaman dulu banget nih, jadi gak ya jadi gak bisa dipakai lagi, ketika kita mau pakai ukuran dan dan yang menarik adalah kalau kita beli secara pa pakaian-pakaian yang sudah pernah dipakai ini, itu ukurannya kan cuman 1, gak ada lagi ukuran yang lain. 1 ukuran, 1 model, jadi memang butuh ketelitian khusus untuk bisa mencari, nyobain, dan harus ada keberanian untuk menawar sama penjualnya, gitu.
Terlalu lama ya. Mmm. Mmm gitu. Mhm. Oh, iya juga ya. Bener. Oh iya. Aku penasaran nih Kak, tadi Kakak sempat bilang juga nih, eee, dari istri Kakak juga bilang yang kayak, "Kamu susah ya untuk, eee, cari yang memang a gayamu gitu di sini." sebenarnya, eee, yang Kakak harapan dari gaya Kakak tuh apa, ciri khas Kakak tuh yang kayak baju kayak gimana sih yang dicari biasanya?
Kalau yang sekarang ciri khas gayaku adalah menggunakan pakaian-pakaian yang lebih besar dari ukurannya, jadi lebih longgar, kalau istilahnya anak sekarang tuh oversize ya. Iya kayak git mmm. Terus pakai celana yang banyak kantongnya yang ora orang anak sekarang tuh bilang celana kargo, gitu. Kenapa aku pakai pakaian itu? Supaya aku tidak terlihat tua, karena usiaku sudah menua, jadi aku harus bisa terhubung dengan anak-anak muda sekarang dengan menggunakan pakaian-pakaian tersebut, karena pekerjaanku yang berada di dunia media radio sebagai manajer sekaligus penyiar radio, di mana radioku ini harus bisa terhubung dengan anak-anak muda, jadi dalam bergaya pun harus bisa terhubung dengan mereka karena kalau gayanya bisa nyambung, pasti obrolannya bakalan bisa nyambung juga, gitu.
Mmm. Heeh. Oke. Oversize ya, bener bener, itu lagi tren banget tuh. Heeh. Oh oke. Mhm. Mmm. Mmm. Oke. Iya ya, berarti tu lebih ke kayak ini ya Kak, eee, kalau misalnya orang bilang ikut tren gitu enggak juga ya, ternyata memang ya tuntutan dari dunia nyatanya gitu kan, bukan cuma ikut tren doang ya. Tuntutan kerja ya?
Jadi memang karena pekerjaan sih, pekerjaan dan yang ke-2 aku kan juga seorang yang ibaratnya bekerja dengan dunia anak muda, jadi harus bisa terhubung dengan mereka. Kalau mungkin dengan kenyamananku hari ini, sebenarnya dengan usiaku ya aku paling nyaman pakai kemeja karena kalau pakai kemeja bahannya tipis, terus bisa digulung, terus pakai celana pendekkan aja ke mana-mana, jadi lebih santai gitu, cuma iya cuman kan kalau aku pakai kayak begitu kelihatan banget ya usiaku berapa, dan akhirnya orang pengen ngobrol sama aku jadi susah. Jadi ya mau nggak mau kok iya jadi aku harus melakukan gaya-gaya ini, karena aku supaya bisa terhubung secara pekerjaan. Tapi kalau pengen gaya sendiri biasanya memang ada momen mo ada saat-saat tertentu, aku tuh menggunakan gaya dengan caraku sendiri, biasanya kalau pergi ke luar kota di mana kalau di luar kota kan nggak ada yang kenalin kita ya, kenalin aku ya biasanya, jadi ya aku bergaya dengan gayaku sendiri aja yang lebih santai, cuma celana pendekkan be karena aku memang sebenarnya orangnya yang sangat gak nyaman pakai celana panjang, nyamannya pakai celana pendek, tapi pakai sepatu di bawah karena aku gak nyaman pakai sendal juga jadi pade
Heeh. Hmm. Mhm. Mmm, oke. Mhm. Oh, lebih nyantai ya. Heeh. Mhm. Hmm, minder duluan gitu ya? Oke Oke. Mhm. Mmm, lebih. Oh, gayanya kayak 90-an gitu ya, nyentrik gitu ya?
Iya gitu, dan aku juga nggak nyaman sebenarnya pake, eee, atasan tuh hitam, karena menurutku kalau pakai atasan hitam, kulitku hitam, jadinya aku kayak nggak bisa dilihat orang gitu, jadi biasanya pakai warna-warna cerah, tapi pakai celana pendek yang warnanya hitam atau putih, baru pakai sepatu, dan itu bikin aku jadi nyaman biasanya, tapi itu bisa kulakukan hanya bisa di luar kota, kalau di kotaku ini ya ak
Oke. Jadi Iya. Mmm. Oh. Gimana tuh kalo kota ini?
Ke luar kota biasanya kalau aku ke kota-kota besar ya, kalau ada urusan-urusan pekerjaan atau mungkin ada urusan liburan, itu biasanya aku merubah gayaku sih.
Mhm. Mhm. Mmm, oke oke oke. Aku penasaran juga nih sama tadi Kakak sempat bilang istilahnya thrifting ya. Nah itu kan tadi Kakak bilang ini ya, eee, harus cari-cari pintar pintar cari ya kan, eee, karena banyak merek atau mungkin dengan ukuran segala macamnya itu, sebenarnya bentukannya kayak gimana sih Kak? Apakah ke pasar mungkin atau mungkin yang kayak biasa mungkin ada toko khusus thrifting ya atau gimana tuh biasanya yang, eee, Kakak kunjungi tuh?
Kalau di kotaku ya itu adanya di pasar.
Ah. Di pasar ya.
Iya, jadi di kotaku ini ada beberapa titik setiap harinya. Contoh hari ini dia itu dijual di pasar A, besok dia akan dijual di pasar B. Penjualnya sama aja cuman mereka biasanya ada di beberapa titik tertentu supaya bisa menjangkau orang-orang yang ada di daerah tersebut.
Mmm, gitu.
Dan pasar ini tuh dibuka hanya dari pagi hari di jam 6:30 pagi sampai di jam 11:00 siang.
Mhm. Terbatas ya Kak berarti kalau kayak gitu. Mmm.
Terbata iya, jadi waktunya terbatas. Jadi untuk orang-orang yang mau beli itu ya biasanya mereka datang pagi-pagi, mereka langsung berduyur, eee, ramai-ramai untuk bisa beli dan secara biaya ini sangat ekonomis loh. Bayangin kamu hanya membawa uang sekitar Rp100.000 kamu bisa membawa pakaian itu 2 pot eee, 3 sampai 4 potong bahkan 5 potong hanya dengan biaya
Oh, gitu. Mhm. 5 potong banyak ya itu, kalau kayak gitu. Heeh.
Iya, bahkan kalau sudah ada di hari-hari tertentu yang memang mereka hanya tinggal menjual sisanya dari barang-barang tadi, itu harganya jauh lebih murah. Bahkan aku pernah dapat harganya Rp20.000 bisa dapat 7 potong pakaian.
Mhm. Rp20.000, 7 potong pakaian?
Iya, Rp20.000 7 potong pakaian jadi pi kita bisa pilih bebas. Ya di situlah kejelian dibutuhkan. Untuk bisa ngeliat mana yang masih bagus, mana yang bisa kita cocok-cocokin nih dalam gaya berpakaian kita.
Oh. Oke. Itu ibarat ini ya Kak 1 potong pakaian tuh kurang dari Rp3.000 ya?
Dan kemud Iya, bisa jadi. Jadi sistemnya itu ketika mereka baru aja buka karungnya jadikan mereka pakainya karung ya, ketika mereka baru buka itu harganya itu untuk 1 potong bisa di angka Rp50.000 sampai Rp80.000.
Wow. Iya. Oh, heeh. Mmm, gitu. Mhm.
Karena orang banyak yang beli tuh. Pada hari itu, di hari ke-2 di tempat lain, nah di hari ke-3 biasanya mereka turunin. Rp25.000.
Mhm.
Nah, di hari ke-4 atau hari ke-5 biasanya udop udah turun jauh bahkan sampai Rp3.000 per potong, Rp5.000 per potong. Jadi tinggal dari kitanya aja untuk ngelihat, "Oh, ini udah hari ke berapa." Langsung ke sana untuk ngelihat. Kalau emang butuh banget, eee, pakaian-pakaian tertentu untuk kebutuhan-kebutuhan pekerjaan ya berarti mau nggak mau harus ngeluarin kocek yang lebih. Tapi ya lebihnya juga cuma satu satu potong Rp80.000 gak terlalu mahal lah ya daripada beli di toko yang 1 potong pakaian itu bisa sampai ratusan ribu loh.
Oh. Mhm. Mmm. Iya. Iya, benar benar banget. Tapi ini nih tadi dari sistemnya itu kan kayak harus pagi ya Kak terus juga, eee, sambil nunggu ini kan kalau misalnya mau yang termurah nih mungkin nunggu di hari ke-5 ya, kalau dari Kakak sendiri nih nyaman gak sih dengan sistem yang harus, eee, datang di jam pagi tadi sampai jam 10:30 ya? Terus juga apakah Kakak tuh biasanya, eee, nunggu nih sampai di hari ke-5 atau mungkin ya udah nyantai aja di hari 1 oke aja tuh gitu? Gimana tuh?
Kalau kebutuhannya belum ada pakaian yang harus dicari nih ya untuk model-model tertentu, ya biasanya nungguin hari ke-5. Karena sekalinya beli bisa dapat sekitar 7 sampai 10 potong bahkan bisa sampai 20 potong. Nah, 10 sampai 20 potong pakaian kita yang baru kan gak mungkin dipakai dalam satu hari.
Heeh. Heeh. Mmm. Iya sih. Mhm. Benar.
Jadi kan bia bisa kita pakai dalam sebulan atau mungkin kalau emang sering kita pakai berganti-gantian ya seminggu lah. Kalau udah 1 minggu, ya udah dapat lagi kita di hari ke-5 berikutnya. Beli lagi 20 lagi ya uda udah. Jadi secara, eee, banyaknya pakaian yang ada di rumah ya jadi jauh lebih banyak dan yang menar
Hmm. Mhm. Terus jadi hemat banget ya berarti.
Nah, yang menariknya lagi ketika kita sudah punya banyak baju dan kita udah pernah pakai dan ada yang ternyata ketika kita pakai untuk keseharian kita gak cocok, ya kita jual lagi aja.
Wih benar ya, <chuckles> bisa gitu ya. He benar benar.
Iya. Iya ga jadi ada ada di media sosial kita bisa jual aja yang a mau harganya
Dan untung gak sih Kak kalau kayak gitu?
Iya, bisa untung loh. Jadi tergantung dari kejelian kita untuk ngelihat ini mereknya atau labelnya ini dari mana? Dari Eropa, atau mungkin dari Amerika. Nah itu punya nilai-nilai ters tersendiri sebenarnya.
Oh. Mhm. Mhm.
Aku tuh pernah ya ada 1 me ada 1 pakaian kaos, itu ada mereknya merek yang lagi diincar banyak orang waktu itu.
Mmm, gimana tuh? Mhm. Oke.
Ada merek Carhartt namanya, jadi aku ngejual itu aku belinya itu harganya hanya Rp50.000. Aku jual lagi diangka Rp350.000.
Oh, ada yang beli Kak itu?
Ada.
Oh.
Dan dalam waktu yang cukup cepat ya, aku hanya posting di media sosialku, 1 jam udah ada yang ngehubungin dan mau beli tanpa menawar harga. Karena karena tahu itu barang yang cukup langka yang ada di kotaku.
Mhm. Oh, tanpa menawar ya. Itu ibarat kayak barang antik gitu ya Kak berarti ya?
Ya, jadi memang ya menariknya di situ, kita bisa beli dengan harga yang hemat dan kalau kita gak mau pakai lagi kita bisa jual lagi. Harganya bisa kita naikin sendiri dan kalau orang memang butuh, orang suka, ya pasti akan beli.
Mmm. Mhm. Mmm. Mmm, oke. Tadi Kak yang ini nih, eee, sistem di pagi hari tuh harus belanja harus pagi. Kakaknya nyaman gak sih kalau kayak gitu?
Jadi lebih nyaman dong, harus bangun pagi. Iya dong kalau kita bangun pagi kan berarti tandanya kita le jauh lebih sehat, jauh lebih segar.
Lebih nyaman ya malah ya, oh. Mmm, iya, ya. <chuckles> Sekalian olahraga berarti ya kalau kayak gitu ya.
Iya dong, iya, ketika kita belanja, pulang dari situ udah sekalian masak, habis masak kita makan siang, udah.
Mhm, mmm, gitu.
Ha jadi enggak ada enggak ada rasa rasa capek atau mungkin, eee, sedih gitu karena kan kita bawa mem mendapatkan buruan-buruan yang baru gitu. Jadi emang dari rumah tuh kelihatannya un
Mhm. Iya, pulang bawa ini ya ibarat bawa buah ya kalau kayak gitu ya pulang ya. Mhm.
Iya, betul, jadi kita bisa sambil di rumah sambil ngeliat, baru kita tuh sambil cuci, ketika udah dicuci kita mau coba pakai bawa ke mana keluar dan orang pasti akan akan kasih komentar, "Ih bajumu bagus beli di mana?" Nah itu biasanya kita bilang, "Ada deh." <laughs> Iya, ini kan menarik.
Oh, iya. <chuckles> Rahasia ya kalau kayak gitu. Aku penasaran nih Kak ada lagi nih yang aku mau tanyain nih, biasanya kalau misalnya nyimpen kayak gitu biar awet tuh gimana sih Kak?
Kalau biar awet biasanya itu yang pertama dicuci dulu dengan baik dalam waktu yang cukup lama direndam cukup lama, kemudian dijemur, setelah itu ya dirawat seperti baju kita pada umumnya aja. Jangan lup jangan jangan sampai kita adas ada sablon atau mungkin bordirnya kita langsung, eee, setrika seperti pakai pakaian baru, jangan harus lebih dirawat lebih lebih inilah lebih pelan-pelan supaya barangnya bisa tetap baik.
Heeh. Mhm. Mhm. Mmm, gitu. Mhm. Mmm, oke. Ternyata ngerawat kayak gitu tetap harus ini ya hati-hati ya biar lebih awet gitu ya karena memang sebelumnya kan udah dipakai orang juga ya kalau kayak gitu. Heeh, aku jadi lebih ini sih Kak gara-gara obrolan kita ini ya aku kayak jadi lebih tahu gitu ya ternyata thrifting tuh benar-benar ngebantu banget gitu ya buat hemat anggaran gitu ya. Mungkin iya, benar-benar mungkin lain kali kita ngobrol lagi kali ya Kak. Makasih banyak ya Kak. Iya.
Betul. Kamu kayaknya mesti coba deh. Oke. Sama-sama aku nungguin deh kamu bisa ngobrol lagi sama aku.